C'est quand même étrange de devoir avoir ces règles quand on a grandi différemment dans une génération peut-être où heu, ou ben, il y a il y avait pas tout ça, heu, on était disposés parce qu'il y avait pas de distraction.
C'est vrai. Bah, c'est vrai. Il y a on on avait pas de téléphone à l'époque, donc pas de distraction. Heu, il pouvait avoir la télé, mais en fait la télé, elle faisait pas une part, heu, aussi grande qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, heu, j'ai remarqué que mes enfants en fait, heu, avec la télé il suffit de 30 minutes. En fait, si on éteint, heu, ils commencent à devenir, heu, fous. Donc, c'est pour ça que la télé même, heu, la semaine je l' je l'interdis.
Mmh mh. Alors, que la télé ou tout tout type d'écran? tablette tout ça.
Heu, même les autres écrans en fait, heu, tablettes, heu, ils commencent à à jouer un petit peu et même ça en fait, je leur interdis. Je leur interdis, je leur dis: «C'est que pendant les vacances et heu, 30 minutes par jour», encore, heu, et encore, hein?
Et hem, est-ce que tu as beaucoup d'activités où il faut que tu les amènes? Ou bien, heu, c' c' c'
Oui, j'ai blindé les activités pour les enfants. Heu, toute la semaine, heu ah oui bien sûr c'est pour ça qu'en fait, heu, après l'école je leur ai mis, heu, du sport. Heu, ils sont ils sont entre sport, musique et chant. Donc, heu, toute la semaine ils sont occupés. Il y a pas de c'est pour ça qu'en fait ça alors mon mon fils, il fait du foot et ma fille heu, elle fait de la danse. Et tous les 2 font heu, du solfège et du chant. Donc, en fait et ça laisse pas de place, heu, heu, trop aux écrans. <chuckles>
D'accord, parce que ça prend beaucoup de temps aussi entre travail et famille. Mmh mh. D'accord, quel quel type de sport? D'accord.